Послушай, у меня такая ситуация неприятная складывается на работе, я вот уже просто, э, раз, наверное, 3 это замечаю, а и я хотела с тобой обсудить и, может быть, выработать какой-то план действий, как мне, эм, поступать. Эм, смотри, э, да, ситуация следующая. Э, у меня международная компания, э, работают в основном все на удалёнке, раскиданы все по миру. А, изначально компания американская, офис сидит, э, в Сан-Франциско. Вот, э, и соответственно, ну, м, основная наша деятельность мы обучаем, э, искусственный интеллект, работаем с текстами, э, и я, например, отвечаю за, э, отбор, э, м, вот, тренеров им искусственного интеллекта в нескольких языковых группах.
М. Давай. Так.
Э, вот, н и ну, понятно дело, да, что у нас есть некая такая общая процедура отбора, которая дел действует во всех языковых группах, а, да, и мы руководствуемся ею, э, но везде есть, знаешь, эм, а, свои нюансы языковые, и если их не учитывать, это будет полная ерунда.
Хорошо.
Во
Понимаю, да.
Э и вот мне уже, э, в который раз, значит, там, э, головной офис калибрует, так сказать, вот эту главную систему отбора, которая у нас, а, автоматизи ну, так, э, частично автоматизирована, то есть мы за ней приглядываем, э, мы там перепроверяем что-то, э, но какие-то, например, интервью люди проходят вот прям автоматически, да? А, а, и, соответственно, и вопросы им задает автоматические система, и вопросы для каких-то эссе они тоже автоматические. А, и вот ты знаешь, я уже, наверное, раз 3 под разные языковые группы переписываю эти вопросы, а, отсматриваю огромный массив, базу данных, а, чтобы вообще понять, что вот этот вопрос косячит, а, он не дает нам адекватно оценить, э, человека, да, здесь нерелевантные результаты. М, я это всё проделываю, а, после чего мне, э, э, вот эта вот, м, рекрутинговая группа говорит: "Ой, <chuckles> спасибо!" <chuckles> Вот, э, хватает радостно, значит, мои результаты труда и потом докладывают, что: "Гэй, ребята, мы вот тут улучшили конверсию в таком-то языке". А, а, вот знаешь, я оттуда исчезаю из процесса. Эм, как будто это они улучшили эту конверсию.
Мгм. Ясно. К сожалению. Да.
Э, вот, мне вот это уже в конце концов надоело, э, и бороться с с их бестолковостью и, собственно, э, у улучшать <chuckles> конверсию. Э, вот мне кажется, я хочу как-то, какой-то большей видимости, и хотела с тобой поговорить, как бы, вот, э, это обеспечить.
Я согласна с тобой, и я разделяю твое вот знаешь негодование, я бы сказала бы. В том, что да, действительно, ты работаешь, ты видишь проблему, ты ее по сути решаешь, а лавры достаются всё проходит мимо тебя, лавры достаются другим людям.
Мгм. Ну да. Так и есть.
Вот, ну конечно же, потому ж ты же приходишь на работу, как бы делаешь добросовестно свою работу, и ты бы хотела бы, чтобы её по достоинству оценили. Ты хочешь быть замечена. Это абсолютно нормально, естественно, так и должно быть. И я считаю, что ты большая молодец, и то, что ты хочешь, чтобы тебя увидели это здоровое нормальное, э, решение. Как бы не решение, а реакция, и как бы ты хочешь решение пробль и решить эту проблему. Вот, конечно же, готова тебе помочь. Вот, скажи, пожалуйста, а, я так понимая, это происходит не первый раз, это уже как, э, закономерность, верно?
Конечно. Мгм. Ну, ты знаешь, ам, просто по факту там ещё не до конца, а, отточенный вот этот вот процесс, э, рекрутинга. Он был просто сначала, а, ручной абсолютно, да? А потом, естественно, это неэффективно. У нас просто огромная, э, огромный поток, э, и понятно дело, мы его начали автоматизировать. И вот эта вот автоматизация всё время как-то криво там, всё время приходится исправлять, да, и получается, что всё время я её докручиваю.
М, ну А, ясно. А скажи, пожалуйста, можно с кем-то поговорить, а, кто стоит выше. Чтобы, например, может быть, есть менеджер. И, может быть, есть какой-то руководитель, с которым можно обсудить, а, этот вопрос и в то же время показать свою хорошую работу. Показать свою компетентность и посмо и пока э, покать, насколько ты вообще хорошо знаешь работу, чтобы ты была замечена.
А, ты знаешь, а вот как раз здесь-то я и, так сказать, уперлась в проблему. А, потому что, а, я отношусь к департаменту гроуса- роста. А, и ну, мои, э, руководители там. А вот эти вот все задачи, они падают на меня из департамента рекрутинга. Ну, потому что мы, с естественно, да, кооперируемся в каких-то вопросах с ними. И более того, поскольку у них родной английский, да, они просто не не могут, да, поправить какие-то вещи на других языках. А, вот. А, и получается, что их, э, начальство я толком не знаю, н ну, может быть, там, слышала. <chuckles> А моему начальству эти вопросы как-то, не знаю. В вообще не по их, так сказать, сфере проходят. И я вот так вот подвисаю <chuckles> с этим вопросом и не пони не понимаю, куда бежать.
Конечно. Н, да. Скажи, а твое, а, начальство общается с тем начальством? С их начальством главным? Замечательно. А, я понимаю, что, может быть, они, э, не вникают, э, потому что ты профессионал, и начальство не всегда должны знать какие-то детали, может быть, как бы. Ну, они потому что управляют, да. Может быть, а, попробовать донести, а, свою точку зрения и свое видение через твое начальство, чтобы Во-первых, ты покажешь, э, свой э, ну, свое знание, т, э, в деле. Это во-первых. Ты будешь замечена. Что тоже большой плюс, когда ты будешь разговаривать со своим руководством. И, конечно же, я думаю, что компания в целом заинтересована, что внутри весь механизм р-работал четко и правильно. У них же цель настроить программу, правильно?
О, думаю, что да. Наверное, да. Конечно. Мгм. Конечно. Да, безусловно. <chuckles> Конечно.
Э, вот. Как ты смотришь на то, чтобы подойти именно сначала не, э, с той проблемой, что ты не замечена. Это оставить как, э, завуалировано. Потому что оно может выйти у тебя уже в процессе, о нем даже не нужно будет говорить. А начать с того, как для тебя важна эта компания. И ты бы хотела бы, как и они же, именно объединить вот эту же проблему в том, что: "Ваши интересы совпадают с моими интересами". Чтобы внутри компания, как с перехода от ручного на, получается, а, механическое вот это вот, э, п получается, э, тестирование. Чтобы оно прошло намного лучше. И ты заметила какие-то моменты, и ты бы хотела бы ими поделиться. И вот через это попробовать подойти.
Ага! Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, это хорошая идея, да, то есть подать это под, э, правильным соусом, да. Потому что, ну, совершенно, да, не хочется выглядеть какой-то обиженкой, вот, в, ф ф корпоративных, э, коммуникациях. Тут, знаешь, очень, а, быстро, да, за тобой закрепляется репутация. И вот, э, да, <chuckles> такая мне совершенно не нужна. А если, так сказать, исходять исходить, м, нь из корпоративного блага, то да, тут, э, м, э, тут возникают, э, так сказать, возможности. Слушай, это хорошая идея. А, надо посмотреть, да, м Э, подать, например, а, вернее как. М, когда я это всё, э, делала, да, и как-то калибровала вопросы, я, естественно, заметила там ряд неэффективностей. Вот можно предложить, грубу говоря, улучшения и сказать, что вот эти улучшения, э, я вывела на основе вот такой-то работы, и показать всё, что я сделала.
Верно. Конечно. Та. Да. Верно. Да. Да. Да. Потому что, а, маленькая компания- это маленькая компания. Там можно легко договориться и подойти к непо непосредственно к руководителю, которая, да А здесь у тебя более сложная получается задача, а, где действительно нужно, а. Ну, и в каждой большой корпорации всегда есть своя культура общения. Вот. И вот воспользоваться именно этим. И я думаю, ты, помимо того, что сможешь, э, как бы действительно помочь компании, что действительно важно, ты работаешь над этим. Это как бы, э, ну, это есть на самом деле. Здесь мы ничего не приукрашиваем, мы ничего не меняем. Вот. В то же время ты зарекомендуешь себя с другой стороны, как бы действительно твои знания важны, и продвинешь себя тоже. Ты будешь услышана.
Ну да. Мгм. Мгм. <chuckles> М, да, слушай. А, это, это прям, м, б м, такой, мне кажется, вариант, который должен сработать. А, и ты знаешь, мне нравится в том, что он, вот, знаешь, выглядит так конструктивно. А, потому что я пока, вот, на эмоциях <laughs> Э, у у меня, э, какой-то такой был, э, немножко, э, жалобнищический вайб. И, ну, мне это не нравится. Я так не люблю выглядеть. Но, э, как бы быть жертвой я тоже не люблю, и поэтому я вот как-то искала, как вырулить. А, вот мне это нравится. А, и ты знаешь, можно даже, э, попробовать что-то предложить. Э, какую-то даже регулярную, может быть, хотя бы раз в месяц, э, вот, встречу между всеми нами. А, потому что мы реально работаем в очень тесно сотрудничестве, и если какие-то, вот, ну, сяки идут или по нашей части, или по их части. То это сразу, э, сказывается на, вот, получается, другом, да.
Хорошо. Да. Да. <chuckles> Понимаю. Да. Конечно. Н, да.
И тут я тоже буду выглядеть, э, знаешь, таким радетелем за, а, корпоративное благо.
Абсолютно. М. М. Всё верно, я прямо с тобой полностью согласна, вот. И ты, вот, на самом деле большая молодец, что ты, вот, не дала волю своим эмоциям. Когда хочется действительно выпалить, рассказать и знаешь, вот, действительно, сво не дого не до дого ы н Свое, нь наешь, вот, такое непринятие вот этой вот пробл проблемы, да. И, а ты молодец, ты с ты смогла с этим справиться. Потому что в этот момент действительно нужно, а, перевести дыхание. И, я не знаю, на стороне выговориться, успокоиться, чтобы внешне выгли абсолютно спокойным. Абсолютное, наешь вот этих, без ярких эмоций. А просто ты приходишь уже спокойная, уравновешенная, со взвешенными решениями и предложениями.
Мгм. Да, да. Мгм. Да, правда. А, спасибо тебе большое за поддержку и за то, что помогла успокоиться и как-то вот так вот выйти на конструктив. И такое дельное предложение. И я, в общем, понимаю, как я сейчас попробую, э, действовать. Спасибо те большое.
Рада была помочь. Всегда обращайся. Я уверена что у тебя просто всё получится. И больших успехов тебе. Удачи.
Спасибо. Пока.